Foi, foi, porque eu precisava primeiro experienciar outras vidas literalmente. E, eh, eu não ia conseguir experienciar isso me mudando de bairro e me vivendo em São Paulo. Poderia ter ido para um outro estado, poderia ter ido para uma outra cidade, mas aí o que aconteceu é que eu tinha amigos na Califórnia, que tinham uma casa com espaço físico para mim, e que foram pessoas que falaram: "Pô, vem para cá. Ué, você não tem sua própria empresa? Você não trabalha remoto? Remoto de São Paulo, remoto de Los Angeles tanto faz". <laughs>
Uhum. Aham. Ah, não, total. Uhum. Olha só. Uhum. Dá na mesma e é, isso foi muito bom porque aí já você já teve essa base, assim, né, onde se eh, um porto seguro, né, para poder ir. Uhum.
Uhum. É. É, eu tive muita sorte que, assim, eu eu não comparo em nada a minha história de migração com a de outras pessoas, sabe. Eu tinha uma casa, eu tinha uma empresa, eu tinha uma família, eu não precisei vir para cá para ganhar dinheiro, eu não precisei vir para cá para dar uma vida melhor para os meus filhos, é é muito diferente. Né, eu vim com o privilégio inclusive de voltar para o Brasil, o que eu fiz depois dessa temporada inicial.
Ok, aham. Uhum. Total, é. Essa que era essa que era a minha pergunta agora, eh, você foi no período inicial meio como uma viagem, tipo: "Ah, eu vou passar lá uns 2 meses", ou você já foi pensando: "Não, vou embora, vou morar lá. Preciso de coisas novas?".
Uhum. Uhum. Não, de jeito nenhum eu não faria isso a não ser que eu estivesse em uma situação aonde era a melhor opção para mim financeira e tudo mais, né. Não, eu fui meio que: "Vou ver qual é que sou, vou me encontrar, vou pegar um pôr do sol em um lugar diferente".
<chuckles> Uhum. Ah, tá.
Trouxe meu trabalho comigo, então tinha ali o meu centro que era trabalhar, não sabia como isso ia funcionar com as 5 horas de diferença, mas fiz funcionar, deu certo, meus clientes me apoiaram, meus clientes sabiam o que estava acontecendo na minha vida pessoal e, eh, descobri a possibilidade de uma vida perto do mar, aonde eu conseguia trabalhar remotamente, que tinha mais a ver comigo nessa viagem, mas eu não vim para ficar. E eu não fiquei. <chuckles> É, eu fiquei 3 meses só, eu vivi essa experiência, fiz amizades mais profundas com esses amigos que viraram família, né, e aí na hora de ir embora conforme a data de ir embora se aproximava mais eu pensava: "Mas e se isso aqui for um começo?" É, mas poxa.
Uhum. É, boa. Hum. Uhum. E a você falou que depois retornou ao Brasil, né? Aham. Aham. <chuckles> Teve aquela coisinha, né, foi crescendo aquela vontade.